Ну да, да, да. Э, потом, действительно, э, вот это, да, чувство вины, оно как раз появляется, когда, поскольку ты работаешь сам на себя, э, то есть, от того, как ты работаешь, и зависит твой заработок. Поэтому, м, если ты плохо поработал, да, или даже, может быть, какие-то факторы внешние, от тебя не зависящие, ты всё равно винишь себя. То есть, ты думаешь: "Я не предусмотрела, надо было больше работать". А вот э
Мгм. Да. Конечно. Мгм. Конечно. Зачем я пошла в лес со своей семьёй? <chuckles> Вот это чувство, да-да-да.
Да-да-да, ещё и дождь был, ещё и не получила удовольствие от этого, да, то есть особенно когда отдых проваливается. <laughs>
Ага. Ну понятно, да, конечно. А вот можешь рассказать, вот какие простые шаги, да, вот для тебя вот очень важны, чтобы, вот, а, как скажем, найти вот этот вот дисциплину и полноценный отдых?
Ну, расписание хорошее себе составить всё-таки, мне кажется, это важно, э
А, вот, а, где ты их составляешь, там в блокноте, в телефоне, на планшете, на компьютере? Вот что тебе важно вот, где те
Ну, слушай, я, в принципе, их составляю в голове. <chuckles> У меня, да.
А, в голове. Ой, это очень круто, что у многих укладывается это в голове.
Ну, на самом деле, на всь на буднях всё просто. Я говорю, что у меня в обед отдых, и вечером где-то часа в 4, в 5, э, также получается час-два отдыха, потому что, опять же, ребёнок приходит со школы, э, там, полдник, ещё что-то там, рассказывает, чё там было в школе, вот. Ну, и дальше я снова сажусь за компьютер, до ужина. То есть у меня, в принципе, плюс-минус получается всегда в одно и то же время. А, вот, ну, и с ужина потом, э, как бы ужин тоже там получается 2-3 часа на, э, э, разговоры, там, да, семейные такие, просмотр телевизора какого-то. А, вот, ну, а вот вечером, конечно, это уже такая привилегия, если мне удаётся после ужина не открывать компьютер. Это редко случается. Всё-таки приходится ещё дорабатывать <chuckles> пару часов, где-то, э, часов с 9 до до 11. Иногда приходится ещё поработать.
Мгм. Мгм. Так. Поняла. О, мгм. Да. Ну да, конечно. Мгм. О! Мгм. Нос нос, м Ну Та О